Ở, a, trong cuộc sống á thì chắc hẳn là ai thì cũng có những người bạn, vậy thì bạn ơi, bạn có thể kể cho mình nghe câu chuyện nào đó, một cái tình bạn nào đó của bạn mà bạn thấy có thể nói lên cái vai trò của bạn bè ở trong cuộc sống được hông bạn?
Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ là ở trong cuộc đời của mỗi người thì tất nhiên là ai cũng sẽ có một người bạn rồi, đúng hông? Thì mình cũng vậy ừm, mình cũng có một người bạn, gọi là, mình rất là tốt với mình luôn, và mình cũng rất là yêu thương cái người bạn này á bạn.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. À. <laughs> Ờ, tức là nó cái cái người bạn của bạn là bạn cảm thấy là tích cực, vui vẻ, kiểu là, đem lại cái năng lượng ch bạn, đúng hông? Ờ, vậy vậy thì bạn, ơ, kể cho mình nghe cái chi tiết cụ thể đi, là người bạn này, ờ, đồng hành với bạn như thế nào?
Đúng rồi. Đúng rồi bạn. Ừm. Ừm. Ờ, thì cái người bạn này của mình là khi mà tụi mình lần đầu tiên tụi mình gặp nhau đó chính là, ờ, tụi mình ở trong cái phòng chờ để đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh đó bạn, thì lúc đó hai đứa mình là, ừm, nói chuyện với nhau, rồi sau này chúng mình thân thiết với nhau, rồi, ờ, từ từ mở lòng ra xong rồi bước vào cuộc đời của nhau, xong rồi giờ đã trở thành một một, ờ, một đối tượng, gọi là, à, không thể thiếu trong cuộc đời của mình rồi ờ, đúng rồi tri của mình rồi. <laughs> Cũng được á.
Ờ. Thân thân với nhau. Ờ. À, tri âm, tri kỷ, đúng hông? Tri âm, tri kỷ của nhau, đúng không? <laughs> Nhưng mà cái cái cái năm mà bạn, à, thi h học sinh giỏi là năm mà học lớp mấy?
Ừm, ờ, năm mình học thi học sinh giỏi là năm lớp 11 á bạn.
À, vậy thì không biết tình bạn của bạn là đã kéo dài được bao lâu rồi?
Ờ, năm lớp 11 và tụi mình đang là sinh viên năm 4 của trường đại học rồi ấy bạn. Thì, à, là 6 năm rồi.
6 năm. Ừm, 6 năm, lâu với một một cái một cái, ơ, mối tình, một tình bạn nào đó mà 6 năm thì chứng tỏ cũng khá là bền bỉ rồi, lâu ha. <laughs>
Ừm. <sniffs> Đúng rồi, đúng rồi bạn. Bền lắm á, hai đứa nói chung là cũng mở lòng ra với nhau để hiểu rồi để cảm thông cho nhau nên là, ờ, cũng duy trì một cái mối quan hệ tích cực á bạn.
Ừm, hay quá. Vậy thì, ờ, ờ, bạn có thể kể chi tiết hơn một câu chuyện nào đó, một cái, ơ, chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho hai bạn là thân thiết, ưm, giống như bây giờ hông?
Ừm. Ừm, thì hai đứa mình là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là để ở trong phòng thi, đúng hông? Thì, ờ, mình khá là hồi hộp trước khi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh đó bạn, khá là hồi hộp. Ừm, và bạn đó là một người, à, có kinh nghiệm thi rồi, bạn ấy thi nhiều năm thế nên là bạn ấy ngồi bạn ấy, ơ, ồ, ngồi, gọi là, ờ, khuyên bảo mình với lại là chỉ cho mình các cái mẹo để mình thi, a, mình thi cái môn đó bạn. Thì lúc đó mình cảm thấy một cái người này đúng rồi, tuyệt vời, quá là tuyệt vời và ừm, đúng rồi, tự nhiên gặp được một người tốt bụng mà chỉ cho mình những cái mẹo đấy. Nhưng mà bạn ấy hông có sợ là, ờ, mình lại đấu đá với bạn ấy để giành giành giải đồ. Ừm, rồi sau đó thì đã bước vào cuộc đời của nhau lần lần như thế.
Hồi hộp, ừm, hợp lý mà. Ờ. Tuyệt vời, hay quá. Hay quá, quá là tốt bụng, đúng hông? Quá là tốt bụng. <laughs> Cạnh tranh, không sợ cạnh tranh, đúng hông? À, mình hiểu. Rồi sau đó thì sao? À, có nghĩa là cái cái lần đầu tiên gặp nhau, ừm, chỉ là một dịp thi chung thôi. Nhưng mà cái bạn người bạn này quá là hay ho, quá là tuyệt vời, bạn không sợ bạn cạnh tranh, mà bạn còn chỉ ngược lại cho bạn, chỉ ngược lại cho bạn là cái cách làm, những kinh nghiệm ha. Đúng là tìm một người bạn như vậy thì không dễ chút nào, rất là khó.
Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, không sợ cạnh tranh. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, nên là mình rất là, <chuckles> gọi là, tôn trọng và rất là không có muốn mất cái người bạn này luôn á bạn.
Ờ, ờ, nhưng mà, ờ, cho mình hỏi thêm xíu là, à, không biết ở trong cái cuộc sống của bạn, ngoài cái người bạn đó ra đó, thì còn những mối quan hệ nào mà bạn thấy không có bằng, hay là bạn có suy nghĩ gì về những cái mối quan hệ khác ở ở trong cuộc sống của bạn hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thì cũng có chớ. Ờ, như là khi mà mình đi học đại học nè, thì cũng có những cái mối quan hệ về bạn bè nó, gọi là, hông có được tích cực lắm, thì nó thiên về cái cái hướng, gọi là, xấu hơn ừm. Ví dụ như là, ờ, khi mà mình nói đến một cái lời nào đó, thì các bạn đại học có thể là, ờ, nhiều người nên nhiều tính cách, và người ta có nhiều cái sự nhìn nhận khác nhau, thì người ta có thể là, gọi là, bóp méo cái lời nói của mình sao cho nó nó tiêu cực hơn, nó không có đúng với cái cái cái cái ý ban đầu của mình. <laughs> Ừm, nh những cái người bạn đó không gọi là bạn thân, mà gọi là, à, những người bạn xã giao với nhau thôi.
Đồng ý. Hơi toxic <laughs> ờ, hiểu. <laughs> Đúng rồi, tất nhiên. Ừm. Cái suy nghĩ như là suy nghĩ của bạn ha? <laughs> Cũng khó ha. Chỉ là hơn thôi, là bè thôi, đúng hông? <laughs> Thì đúng là tất nhiên cuộc sống sẽ có những người bạn thân, những người bạn không thân và những người bạn xã giao, ờ, cũng khó tránh. Thì, ờ, cho mình hỏi thêm cái, là cái người, à, bạn mà thân của bạn là từ hồi mà hả, ừm, đi thi chung với nhau, bây giờ ở chung á, thì, ờ, bạn thấy cái tính cách gì của của của người bạn đó mà bạn thích nhất?
Ừm. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, tính cách của bạn này á là một người bạn ấy là một người rất là tích cực, rất là tốt bụng luôn nha, bạn ấy luôn luôn, gọi là, quan tâm, lắng nghe mình. Ví dụ như có lúc chúng mình có ban đầu chúng mình ở chung với nhau thì nó hay xảy ra những cái mâu thuẫn nhẹ nhẹ trong cuộc sống thôi, tại vì 2 con người xa lạ <laughs> mà lại ở chung với nhau thì nó cũng phải, a, có một tí nào đó, gọi là, dập dìu, dập dìu, nhưng mà nhưng mà sau đó thì chúng mình đã mở lòng ra và từ từ ngồi xuống lắng nghe và tâm sự với nhau ừm, cùng nhau giải quyết đúng rồi và mình thích cái tính cách đó, cực kỳ thích luôn.
Ừm. À. Đúng rồi, cũng khó tránh. Ờ, khó tránh được. <chuckles> Đúng rồi. Tức tức là giải quyết vấn đề với nhau hả? Thấu hiểu ha, thấu hiểu nhau, à ha. À. Tuyệt quá, hay quá! Thì, ờ, cho cho mình hỏi thêm với, là bạn thấy cái cái bạn đó thì có một tính cách rất là hay là chịu lắng nghe, chịu chia sẻ với nhau, thì bạn học được cái gì? Bạn, ừm, cái, kiểu là, từ từ cái việc đó đó, thì bạn sẽ có thay đổi gì không? Bạn thấy cái đó nó có giúp ích gì cho cuộc sống của bạn hông?
Ừm. Ừm, sao bạn? Đúng rồi. Ừm. Ừm, có chứ, mình phải học nhiều từ bạn ấy, từ cái tính cách của bạn ấy nha. Đầu tiên là tính cách đi, thì mình cần phải học cái sự, gọi là, chân thành. <laughs> Đúng rồi, chân thành của bạn đó và cái ở ngoài cái tính cách ra thì mình còn học thêm về những cái lẽ sống nè, về cái cái cái cái cái, gọi là, cách đối nhân xử thế của bạn ấy á bạn, cách giao tiếp của bạn đó mình cũng học rất là nhiều nha.
Ưm, ừm. Chân thành, chân thành quan trọng ha. Ư, ừm. Ồ, h mình hiểu. À.
Vì mình phải công nhận là bạn ấy á, gọi là, giỏi hơn mình nên là học được nhiều, mà tính cách của bạn ấy cũng, kiểu, ôn hòa hơn mình. <chuckles>
<laughs> Ờ, có nghĩa có nghĩa là bạn bạn cảm giác á là khi mà ở chung với với bạn này nè, thì bạn, à, tiếp thu được nhiều cái, giống như một người thầy đi ha, tạm gọi là một người thầy đi, à, người thầy trong cuộc sống, ừm, à, cũng, ờ, vừa là bạn, vừa là thầy, bạn phải học hỏi này kia, vậy thì khi mà những cái lúc bạn gặp khó khăn, có thể về tài chính, về công việc, học tập, hay là một cái vấn đề gì đó, thì cái người bạn nè có đứng ra giải quyết cho g giùm bạn hông?
Ừm, ừm, ừm. Gọi là người thầy cũng đúng. Ừm. Ừm, khi mà mình gặp một cái khó khăn á thì thường là chúng mình mình sẽ nói với bạn ấy. Và bạn ấy cũng, gọi là, tìm cho mình những cái hướng giải quyết á bạn, ờ, tìm cho mình rất là nhiều cái hướng giải quyết luôn. Tuy nhiên là những cái vấn đề mà bạn ấy có thể đứng ra giải quyết cho mình thì bạn ấy sẽ giải quyết. Ví dụ như ví dụ như tài chính đi ha, ví dụ như tài chính nè, thì, ừm, có khi là mình mình bị bị kẹt quá thì bạn ấy có thể, gọi là, đứng ra bảo trợ mình bảo trợ mình trong vòng bao lâu đó và mình sẽ ừm, ừm.
Ừm. Hay quá. Ừm, là sao? Tài chính thì sao? <laughs> À, tức là, à, cho mượn, đúng hông? Nghĩa là cho mượn gối đầu, kiểu, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần gì đó. <laughs>
Ờ, đúng rồi. Còn, à, còn những cái chuyện mà bạn ấy không đứng ra được thì bạn ấy sẽ thay, ơ, sẽ thay bằng cái cách, ờ, gọi là sao ta? Ơ, tìm cho mình những cái hướng đi tốt hơn.
Mình hiểu, có nghĩa là nếu mà không, ơ, giúp được trực tiếp thì cũng sẽ giúp bằng cách gián tiếp là tìm những phương án khác thay thế chẳng hạn.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là cũng rất là tốt bụng. Ừm.
Ô kê, một một người bạn tuyệt vời ha. Ờ, thì cho mình hỏi thêm là không biết hai bạn đã từng có xích mích gì chưa?
Ờ, xích mích thì
Kiểu là cũng xích mích cái, kiểu, mà hơi to, có thể là bạn cảm thấy là, ờ, hơi có thể hơi hơi hơi quá, có thể đổ vỡ luôn á, cái kiểu vậy.
Ừm, ừm. Ừm, thì nói thật là tụi mình chưa có gặp cái vấn đề đó bao giờ, tại vì tụi mình bởi vì khi mà ở chung với nhau thì tụi mình cũng có những cái quy tắc riêng của tụi mình, đó là, ờ, khi gặp một cái vấn đề nào đó thì hai đứa ngồi xuống giải quyết chứ không thể chứ không mà đòi tự ý bỏ ra ngoài, hoặc là đi kể với người khác như thế. Nên là, ờ, mỗi khi mà tụi mình gặp cái chuyện gì thì tụi mình sẽ, ừm, người Việt Nam mình cũng rất là hay nha, gọi là, ờ, có cái chuyện gì là, ừm, mua, ừm, nhậu á bạn. Gọi là, ờ, rượu vào thì lời ra. <laughs>
Ừm. Ờ. Nó hay ha sao bạn? <laughs> Chết rồi, đâu cần rượu, a, kênh nói với nhau qua một cái, a, chén rượu, mâm trà, đúng hông? <laughs>
Ừm. Ờ, cho dù hai đứa con gái thì cũng sẽ có cái cái cái chuyện đó thôi, thì cũng bình thường mà. <laughs> Thì tụi mình cũng á
Vậy là khi mà, à hiểu hiểu, tức là khi gặp vấn đề gì đó thì bạn sẽ dùng dùng một cái, a, một cái phương thức là một cái <laughs> một một cái thể là chai rượu gì đó, rồi hai người uống với nhau, rồi tâm sự với, ê, rồi nói nói với vấn đề. Cách rất là hay ha, để tránh để tránh cái, a, vấn đề lớn xảy ra.
<laughs> Đúng rồi, tâm sự, đúng rồi. Ừm, ngồi đó giải quyết vấn đề. Ừm, đúng rồi.
Thì thì bây giờ cho mình hỏi thêm với nha, thì, ờ, không biết á là khi mà bạn sống chung, bạn, ờ, có một cái tình bạn như vậy á thì, ờ, bạn có cảm thấy may mắn, như là thấy, ờ, bạn, ờ, được giống như được cái phần nào đó cái ảnh hưởng từ từ bạn đó, sự tích cực của bạn đó hông?
Ừm, ừm, sao bạn? Ừm. Ừ. Ờ, ờ, ừm, mình nghĩ là cái sự tích cực của bạn ấy nó sẽ lan tỏa sang mình. Ờ, bởi vì ở chung với nhau 4 năm thì chắc chắn rằng là cái với cái tính cách thì nó cũng sẽ ảnh hưởng và nó lây lan sang cho người khác. Và nhiều khi mình <sniffs> ừm, nhiều khi mình còn nghĩ nha, ờ, bạn trai mình có thể không có nhưng mà mình không thể nào mà sống thiếu bạn của mình. <laughs>
Ừm. Hợp lý. <laughs> À, h hội hội đồng quản trị, ờ, số một, đúng hông? <laughs>
Ờ. Ừm, mẹ mình nha, nhiều khi mẹ mình còn hỏi á: "Ờ, hai đứa bây có yêu nhau không vậy?" <laughs>
À, có vấn đề gì hông ha? <laughs>
Ưm, ừm, có vấn đề hay gì hông? Hông mà tụi mình thì, ờ, bình thường, tụi mình chỉ là những cái đứa con gái mà có thể, ờ, không có những như các không có như các bạn trai khác, gọi là, đối xử hơi cọc cằn mà tụi mình đối xử nhẹ nhàng với nhau hơn, đối xử, gọi là, đằm thắm, thắm thiết hơn thôi. Đúng rồi, cũng là con gái với nhờ.
Ừm. Mình hiểu. OK, cũng cũng mềm mỏng thôi, mềm mỏng với nhau thôi. Vậy thì, ờ, bây giờ để định nghĩa được, ờ, một người bạn thân và một người bạn xã giao á thì, à, bạn sẽ nói gì?
Ừm. Định nghĩa về bạn thân hoặc là bạn xã giao hả bạn?
À.
Ờ, bạn thân á, thì mình nghĩ là định nghĩa về bạn thân thì bạn thân là một người mà có thể, ừm, ở bên ta vào những cái lúc mà buồn có nè, vui có nè, đúng rồi, khó khăn cũng có luôn. Là một người hiểu rõ cái cái cái hiểu rõ cái cái cái cái cái con người của mình, những cái tật xấu hay là những cái cái thói quen của mình, và luôn luôn, gọi là, ờ, luôn luôn, gọi là, chân thành này, luôn luôn ở một bên giúp đỡ mình vô điều kiện. <chuckles>
Khó khăn. À ha Có vấn đề cuộc sống. Chân thành với bạn. À, tức là dù, ờ, có có gì xảy ra thì cái người bạn đó vẫn ở bên mình.
Đúng rồi, còn những
Còn bạn xã giao thì không.
Ừm, người bạn xã giao thì tất nhiên là ngược lại rồi. Người ta có thể tốt, người ta đôi thì lúc này người ta có thể tốt với mình, mà đôi lúc người ta cũng có thể xấu với mình, mà trong cái tốt của người ta chỉ là săm soi mình đồ, những cái những lúc như vậy người ta thường hông có thấy cái điểm tích cực của mình, à, mà người ta thấy điểm yếu kém của mình thôi.
<laughs> Đúng rồi. Có. Ừm. Hiểu, thì, à, đúng, đúng là bạn xã giao thì đôi khi chỉ là xã giao thôi, không thể nào mà bằng, không thể nào bằng những người bạn thân được.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, mà người ta không có thương mình nữa.
<laughs> Vậy thì cho mình hỏi thêm với, ờ, t bình thường thì bạn làm gì và cái người bạn của bạn á, thì làm gì, để mà có thể nuôi dưỡng một một cái tình bạn mà gắn kết lâu dài như vậy?
Sao bạn? Ừm, hai đứa mình thì đi học chung với nhau luôn, học chung một lớp, học chung một trường luôn, chung một chuyên ngành luôn. Thế nên là s cứ sáng dậy là tụi mình dậy nè, xong rồi, à, thay đồ rồi đi ăn sáng chung với nhau, xong rồi lên trường ngồi học chung với nhau rồi đi về. Tới chiều á là ừm, ừm, nhiều khi á nha, tụi mình học về sớm là tụi mình sẽ đi không phải là nhiều khi mà hằng ngày luôn. Sau khi tụi mình học xong á, ừm, là tụi mình sẽ đi ra ngoài xách xe và đi dạo cả thành phố. Thật sự đó đó là một cái điều mà mình cảm thấy mà mình tụi mình đã nuôi dưỡng cái việc này, hầu như đó là một thói quen luôn rồi. <sniffs> Ừm, ờ, hai đứa vừa đi trên đường xong rồi vừa kể chuyện rồi vừa nói chuyện, những cái chuyện mà đâu có nhiều chuyện để kể đâu, nhưng mà những cái gì mà lặt vặt ở trong cuộc sống á là, ừm, ví dụ như gặp một cái bạn kia qua đường là cứ cứ nhìn bạn kia kêu: "Ôi, xe bạn kia đẹp quá kìa!" hoặc là "Ôi, biển số xe cùng chung tỉnh với mình kìa." Kiểu vậy á, <chuckles> những cái chuyện nhỏ nhỏ nhặt.
À, chung lớp luôn. À, hay quá! Ừm, sinh hoạt, hay nhờ! Hằng ngày luôn. Ừm, ưm, ừm. Mình hiểu. Ờ. Ừm, ừm, vâng. <laughs> Chuẩn ha. Có nghĩa là tức là mọi mọi cái góc độ, mọi câu chuyện, từng chi tiết nhỏ ở trong cuộc sống thì đồng hành với nhau, đúng rồi, từ đi học, từ ăn, từ sinh hoạt cá nhân, rồi thậm chí ra đường, gặp những cái người này người kia cũng cùng nhau, vạn lần cùng nhau trò chuyện.
Ừm. Đều có hai đứa, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi.
À, hay quá, hay quá.
Ừm. Mà nha, ờ, tụi mình hay nuôi dưỡng một cái thói quen là ăn cơm buổi tối ở nhà, là ăn cơm cùng với nhau.
Ừm. Ờ, tức là ha tức là hai bạn dù làm gì thế nào thì cũng phải về nhà ăn cơm cùng với nhau vào buổi tối.
Đúng rồi, ví dụ như, ơ, có bạn trai đi nữa thì cũng phải ăn cơm ở nhà với mình rồi tranh thủ ăn sớm, tranh thủ ăn sớm nha. Bình thường thì ăn 7:00 nhưng mà khi mà đi chơi với bạn trai thì năm rưỡi sáu giờ. Xong rồi ngồi lai rai tới tới tới tới gần tầm đó thì thì đứng dậy lên đi chơi với bồ, kiểu vậy đó. Ừm, đó, ưm cũng hợp này.
<laughs> À, 6:00 hay sáu giờ rưỡi và trong đó <laughs> Ô kê, mình hiểu. Cách đó hay mà, rõ ràng cách đó là cách nuôi dưỡng rất là hợp lý, rất là tuyệt vời.
Một cái cách mình đúng rồi.
Ờ, thế thì bình thường á, kiểu như, Tết rồi lễ này kia, hai hai bạn có về nhà của nhau?
Ừm. Ừm, có, hai đứa mình về nhà của nhau, hai đứa mình thì rường hay chốt là bạn ấy về nhà mình bữa mùng 2 và mình xuống nhà bạn ấy bữa mùng 3. Nói chung là ba mẹ của tụi mình á ha, như là vào ừm, mỗi năm luôn, vào các dịp lễ, hay là cái giỗ đồ á bạn, thì lúc nào cũng kêu là "Ờ, con phải về nhà của cô nha, nhà của cô là nh biết con hết là đón chào con nồng nhiệt lắm đó." Nói chung là xem như là người trong nhà không à, đúng rồi.
<laughs> Mỗi năm luôn. Mỗi năm luôn. Hay quá! Ờ, mình hiểu. Nhiệt tình như là con cháu trong nhà. À, nhiệt tình như là con cháu trong nhà luôn.
Đúng rồi, rất là <chuckles> hân hạnh luôn á.
Rất là vui ha, quá vui. Thì bây giờ nha, cho mình hỏi thêm là để để dùng một từ nào đó, một từ nào đó, nói về cái vai trò của người bạn đó ở trong cuộc sống của bạn, thì bạn sẽ dùng từ gì?
Ừm. Ờ. Đó là từ dùng từ nuôi dưỡng.
Nuôi dưỡng.
Ừm, nuôi dưỡng. <chuckles> Nuôi dưỡng mình cả về về về về về bên đúng rồi, tất cả mọi thứ đều là nuôi dưỡng mình cả, nói chung là một người này nó giống như là, ờ, một người mẹ mình vậy, thì mẹ nhưng mà bạn thôi nha. <laughs>
À. <laughs> Mình hiểu. Thể chất lẫn tinh thần. <laughs> Giống như một người mẹ. À, hiểu, giống một người mẹ, một người bạn và một người thầy.
Đúng rồi, nói chung là một cái vai trò, gọi là, rất là lớn, bởi vì người ta thường nói là, ờ, bạn nó học bạn đó bạn, thì nó rất là
Ừm. Ừm. Học thầy không tày học bạn.
Đúng rồi, mà học bạn nó rất là dễ vô, dễ nhập tâm hơn nha. <laughs>
À, quan trọng. Ờ, đồng ý, hiểu. <laughs> Còn còn bạn thì sao? Độ của bạn, kiểu như, có bao giờ bạn từng suy nghĩ á là cái người bạn kia có xem có giống như cái cách mà bạn suy nghĩ về người bạn đó hông?
Ừm. Ừm, có chứ, thì, ừm, mối quan hệ nào cũng sẽ dạy cho mình một cái vài một cái vập một vài bài học nào đó. Thì mình cũng vậy, mình tất nhiên mình cũng sẽ dạy cho bạn ấy một cái những bạn ấy cũng học ở mình những cái điều nào đó tích cực vậy thôi. Nói chung là hai đứa mình đều cảm thấy không thể nào sống thiếu nhau được.
Ờ, ờ. Ừm, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít nên ai cũng sẽ có. <laughs> Rồi, ô kê, cảm ơn bạn rất là nhiều nha, về câu chuyện rất là hay, thú vị của bạn về cái vai trò cái vai trò của tình bạn ở trong cuộc sống này là gì ha.
<chuckles> Ừm. Ừm. Thì mình cũng cảm ơn bạn ngày hôm nay đã ngồi đây và lắng nghe mình chia sẻ về cái cái cái người bạn này của mình nha, bạn là người đầu tiên mà mình chia sẻ về người bạn của mình luôn á. <chuckles>
<laughs> Rồi. Ô kê, cảm ơn. Rồi, tạm biệt nha!
<laughs> Ừm, tạm biệt bạn.